<chuckles> Ne kadar güzel!
Aşamadık, yani 30 yıla yaklaştı. Biz o ayrılığın acısını aşamıyoruz. Eee, o yüzden sorarsan, "30 yılda kaç kere ayrı uyudunuz?" diye, bunu bir parmağın elini geçmeyecek sayıda olduğunu söyleyebilirim.
Hıh. Ne kadar güzel. Ya, anlatırken bile hani hâlâ nasıl aşık olduğunu, hâlâ nasıl, hani, o anı aşamadın, hep birlikte kalmak istedin, her anlatışından her şekilde anlaşılıyor. Ne kadar güzel.
Sen bir de aşık edene bak. <chuckles> Öyle de demek lazım.
<laughs> Hiç şüphem yok, ona da, eee, aynı şekilde, bu şekilde bahsedeceğinden. Evet. Ama ne kadar güzel olmuş. Ya, sen anlatırken bile, hani, böyle, sanki yüzünün güldüğünü, hani, o onu canlandırabiliyorum. Evet.
<chuckles> Şaka yapıyorum tabii, evet. Evet. Evet. Gülüyorum şu an zaten Toparlayamadım ağzımı hâlâ gülüyorum şu an <laughs> gerçekten.
<chuckles> Ne kadar güzel, ne kadar tatlı bir ilişki. Yani hem bireysel olarak gelişmişsiniz ilişkinizde hem ortak olarak büyümüşsünüz. Hatta göç ettiğiniz bir noktada, yeni yerlere geçip zorluklarla karşılaştığınızda bile hâlâ ne kadar sevgiyle bahsediyorsunuz birbirinizden. Eee, çok tatlı. Keşke herkes bu şekilde olabilse ilişkilerinde. Çok, çok teşekkür ederim. Hı hı.
Öyle, çok şükür. Umarım, umarım, umarım herkes sevdiğini Seven sevdiğine kavuşsun. <chuckles> Umarım. <chuckles>
<laughs> Siz artık kavuştunuz, artık bırakın şeyi. Çok teşekkürler valla anlattıkça sen keyifli anlattın. Ben dinlerken ben de keyif aldım dinlemekten. Çok teşekkürler o yüzden.
Çok şükür, çok şükür. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere.

Yani biz ortak büyüdük. <chuckles> Yani.
A, tabii. Çok hani çocuk yaşta neredeyse değil mi? Aslında 17 yaşında dediğiniz.
Beraber büyüdük. E tabii. Tabii. O zaman bize hiç çocukmuşuz gibi gelmiyordu ama <chuckles> çocuk yaşta tabii.
He. Yani 17 yaşında hani çocuk bir yaşta bu, s ş çok iyi, eee, desteklerim diye söyleyebiliyorsun.
O yüzden Evet. Evet. O yüzden, <chuckles> emm, bence bizi çok güzel büyüttü. Yani, emm, şanslıydık galiba. Eee, insan hayatında doğru insanı bulunca, eee, ne hayat yolu yorucu, eee, ne hayattaki engeller de aşılamayacak durumda. Eee
He he. Evet. Ne kadar güzel açıkladın.
Aynen. Eee, çünkü çok yol yürüdük tabii. Ben şu an kırk altı yaşındayım. Eee, neredeyse 29 yıldır beraberiz. Evet, ama bireysel olarak da çok büyüdük.
Hı hı. Evet. Biraz bahsedebilir misin? Ya tabii ki 17 yaşında birlikte olduğunuz için hani büyümeniz zaten devam eden, yani fiziksel büyümeniz bile devam eden bir yaştasınız neredeyse. Bu noktada
Hı hı. Aynen öyle. Ben uzadım mesela. Ben sevgiliyken daha uzundum biliyor musun? <chuckles>
Çok ilginç gerçekten. Ya fi fiziksel bir büyüme değil de daha çok böyle hani, eee ,kişilik olarak ya da işte zevklerde değişiklikler gibi şeyler yaşadınız mı mesela ilişkiye başladığınız andan itibaren?
Aynen, çok saçma ama öyle.